Này, bạn ơi, bạn có cái kinh nghiệm nào để nối lại mối quan hệ gia đình rạn nứt không? Kể cho mình nghe được không?
Ờ, mình thấy nha, <sniffs> hồi hồi nhỏ á, thì mình sẽ có ít ít có những cái va chạm với những thành viên trong gia đình nhiều hơn. Nhưng mà khi lớn một chút xíu, kiểu như là khi, ơ, bắt đầu, ờ, trưởng thành hơn, bắt đầu, ờ, gọi là, đi học xa, đi làm xa nè, thì sẽ có những cái suy nghĩ nó khác đi. Và thời điểm đó đó, nó chính là cái thời điểm mà hay có rạn nứt, xích mích với những người trong gia đình. Và mình cũng vậy thôi, thì thời đó mình cũng có cái, ơ
Ơ, thế á? Ừm. À! Có nghĩa là hồi hồi bé là, kiểu là, va chạm ít cho nên là bạn thấy là, kiểu là, vẫn chưa có vấn đề gì, đúng không? Lớn lên rồi là sau khi mà đi va chạm bên ngoài, rồi xong đó về nhà thì là mới xuất hiện những cái bất đồng, là lúc đấy là mới rạn nứt, đúng không? Thế thì, ừ, khi ấy là bạn xử lý như thế nào?
Đúng rồi. Đúng rồi, ừm. Thì thật ra c cụ thể á, thì mình có cái va chạm với ba của mình.
À, rồi không biết là là là hai người có chuyện gì ấy?
Hai người đàn ông với nhau trong gia đình. Ờ, ừm, <sniffs> thời đó thì mình nhớ nha, là mình mới bắt đầu, ờ, quen quen một bạn nữ.
Ừm, trời, yêu đương đấy, đúng không? <chuckles>
Đúng rồi, <laughs> nhưng mà mình lớn rồi mình, ờ, 22, 23 tuổi rồi, 22 tuổi rồi, mình nhớ là mình sau tốt nghiệp rồi, mình không còn ờ, không còn trẻ nữa, <sniffs> nhưng mà ba mình á, gọi là, có vấn đề với mình không phải vì mình quen cái bạn đó mà thông qua ph một chuyện thông qua mẹ của mình. Đó, nó phức tạp, đúng hông? <laughs>
Ừm. Ơ, thế là sao? Ừm. Ừm, ừ, cũng hơi phức tạp thật, nhưng mà mình vẫn đang đợi bạn kể nốt để để để hiểu được câu chuyện đây.
Ô kê, là vậy, thì, à, cái thời đó mẹ mình á là hay bị, à, tê tay, tê chân, kiểu, à, lớn tuổi mà, bắt đầu có dấu hiệu tê tê, đúng hông? Xong cái mẹ mình, à, phải giặt đồ bằng tay, thời đó còn khó khăn lắm, chưa có máy giặt.
Ôi! Cũng khó khăn nhỉ? Ừm.
Xong cái, ờ
Nói chung là gia đình bạn hồi đấy là rất là khó khăn, đúng không? Kiểu, sức khỏe của người lớn tuổi thì cũng đang có vấn đề nữa ấy, thế nhưng mà, kiểu là, nó nó tiếp tục như thế nào với cái câu chuyện mà gắn liền với bạn nữ kia ấy?
Đúng rồi, đúng rồi. <sniffs> Ờ, xong cái mình nhớ là, ừm, ba mình đó nha, là có thể do vất vả trong cuộc sống, có thể do một lý do nào đó cá nhân mình không rõ lắm, tại vì lúc đó mình th không để ý lắm nha, thực sự mình không để ý luôn, nhưng mà
Ừm. À, kiểu, bạn không có quan tâm gì, kiểu, ba bạn đang suy nghĩ gì, đúng không? Kiểu, bạn mặc kệ luôn á hả?
Đúng rồi, kệ luôn, tại vì mình thật ra mình cũng mới đi đi đi mới đi học ra trường, rồi cũng mới đi làm được mấy tháng thôi, khoảng được 2, 3 tháng đầu thôi, thì mình còn, kiểu như, đầu óc mình còn quay cuồng trong công việc, mình còn phải tự mình xây dựng một cái
Ừm. À, bạn đang gặp những cái áp lực trong cuộc sống, trong công việc đấy, đúng không?
Đúng rồi, thì cái, ờ, mẹ mình hay tê tay. Xong cái ba mình mới mới nói cái kiểu á là "Thôi bà cưới vợ cho nó đi, để kêu con dâu giặt đồ cho bà."
Ờ.
À, ý là là thúc giục bạn lấy vợ cái khoảng thời gian đấy luôn ấy hả? Trong khi là bạn đang có rất là nhiều vấn đề cuộc sống á?
Hông. Tức là nói về cái cái thái độ là hơi hơi kiểu nói móc á bạn, kiểu mình hơi trách, hơi kiểu là nói nói cạnh, nói khoáy á.
À! Ờ, ờ, ờ. Ờ, mình hiểu rồi. Thế là có nghĩa là tình tình cha con là rạn nứt từ đấy luôn hả bạn? Hay là trước đó đã có mâu thuẫn rồi?
Ờ. Ờ, thật ra thì trước đó, mình với ba mình ít nói chuyện được với nhau lắm. Và mình thật ra cũng không có hài lòng một số cái cái vấn đề, một số cách mà ba mình, ờ, giải quyết một số chuyện trong trong cuộc sống á.
Ừm, thế nhưng mà, kiểu, khi mà bạn không có cái sự hài lòng đấy thì bạn xử lý như thế nào? Bạn có trao đổi thẳng thắn không?
Thì hồi trước mình ít nói, mình hổng có chia sẻ nhiều. Xong cái nhớ rõ cái cái cái câu nói đó, mà mình rất thương mẹ nha, kiểu là thì hồi nhỏ lớn, mình cảm thấy ba mình hơi ăn hiếp mẹ của mình.
Ừm. Ờ, ờ.
Ờ, tr trên cơ á.
À, kiểu là ba bạn hay hay, kiểu, bắt nạt mẹ của bạn ấy, đúng không? Và bạn thì lại rất là thương mẹ, nên là lúc đấy là, ừm, bạn với lại ba của bạn là xảy ra bất đồng quan điểm trong cái việc đấy luôn?
Đúng rồi. Chính xác, mình nói thẳng luôn. Tối chiều hôm đó, mình nói với ba mình á, nói là "Bây giờ con lớn rồi, con đi làm rồi. Thì ví dụ hai cha con mình" ở nhà thì mình hay kêu bằng cha, "hai cha con mình có vấn đề gì đó thì cha cứ nói thẳng với con nè, rồi hai cha con mình nói chuyện thì giải quyết với nhau. Chứ mà kiểu xong hoạnh họe" đúng rồi, "ch cha nói này nói kia, chì chiết mẹ thì con không thích."
Trời, cũng khó ấy nhỉ? Ừm. Như hai người đàn ông luôn nhỉ? À. Nói chung là bạn đang rất là thương mẹ mà, đúng không? Nên là có những cái lời lẽ mà của ba bạn, mà không hay với mẹ của bạn ấy là bạn cũng cảm thấy là khó chịu mà, đúng không? Cái này thì chắc chắn là 1 cái người con thương ba mẹ là là, kiểu, là sẽ rất là dễ, ừm, đồng cảm ấy, đúng không?
Ừm, nhưng mà mình nhớ mình nói vậy nha, ba mình im ru luôn, không trả lời luôn. Thì mình biết cái thời đó là mình đang
Ừm. Nhưng mà bạn có hiểu được cái sự im lặng đấy không?
Thực ra thì, mình không hiểu lắm là ba mình đang nghĩ cái gì. Tại vì từ nhỏ tới lớn nha, ba mình rất ít khi mà tâm sự hay chia sẻ gì với ai.
Ừm, thế là cũng khó nhỉ? Kiểu là, không có cái sự giao tiếp trong gia đình ấy, thì cũng 2 người hay là, kiểu, 3 người như thế cũng khó là hiểu nhau được mà, đúng không? Thế rồi xong đó là bạn xử lý như thế nào, để có thể là thấu hiểu và, kiểu, hàn gắn lại cái cái mối quan hệ đấy ấy?
Đúng rồi đó. Ờ, mình nhớ hông lầm là khoảng 2 tháng gì đó, tức là lâu lắm, lâu lắm, lâu lắm luôn, thì 2 cha 2 cha con mình <laughs> tại vì xưa giờ, hổng có cãi nhau, và im lặng nhiều nhưng mà mình mình cảm nhận thời gian, thật ra nó nó nó khá là chậm luôn á, nó trôi lâu lắm.
Ừm, 2 tháng thì cũng không phải là quá lâu đâu, như thế là cũng được ấy. Ừm, ừm. Thì lúc đấy là bức bối trong lòng đấy, đúng không? Nên là thời gian thì cứ từng ngày trôi qua, mà nó như là cả 1 năm ấy nhỉ?
Đúng rồi đấy. Đúng rồi, nhưng mà bạn biết sao hông? Là cái khoảng thời gian 2 tháng đó đó, là mình hiểu là mình, à, đôi khi nha, mình cảm thấy mình cũng có lỗi ở trong cái chuyện đó.
Ờ. Rồi sao? Ừm, ừm. À. Có nghĩa là bạn sau khi mà nhìn nhận lại cái vấn đề, là bạn cũng thấy là bạn có lỗi luôn, chứ không phải là hoàn toàn là cái lỗi ở phía ba của bạn á hả?
Ừm, cũng đúng. Tại vì thực ra mà nói á, là đứng ở góc đọt người con á Thì có lẽ mình nên, a, nhún nhường một chút xíu, mình à, hạ mình chút xíu, xong là mình nói chuyện một cách làm sao mà cho, kiểu là, nó cái vai của mình á, nó thấp hơn đúng rồi, tôn trọng hơn, chứ hông nên nói ngang hàng như vậy được.
Ừm. Là tôn trọng hơn, đúng hông? Ừm. À! Ôi. Thế có nghĩa là bạn cũng nói ngang hàng như thế là cũng có lỗi rồi đấy, chuẩn luôn. Ờ.
<laughs>
Rồi. Thế xong đó là bạn nhận thấy là bạn có lỗi rồi, thì bạn có xin lỗi ba bạn trực tiếp không? Hay là nói thông qua mẹ hay là sao?
Thật ra thì, ờ, mình cảm thấy mình chỉ có lỗi một phần thôi, phần còn lại vẫn là ba mình có lỗi. Tức là hai người đều có lỗi, và ba mình lỗi 7 phần, còn lại 3 phần thôi, thì tại sao mình phải xin lỗi? Thời đó mình suy nghĩ như vậy. Hồi đó mình còn trẻ mà. <laughs> Còn trẻ hơn mà, xong cái a
Ừm. Ừm, đúng rồi. À, ôi! Hồi đấy lại còn hơn thua như vậy luôn ấy hả? Ừ, cũng khó ha.
mình cảm giác là có vẻ ba mình cũng biết, biết là ba mình không nên làm vậy. Mà đỉnh điểm nha, là mình khóa chiếc xe lại.
Ừm. Thế là hai người đều có cái thời gian suy nghĩ để suy nghĩ lại bản thân là hai người đều có lỗi rồi đấy. Rồi mình tò mò không biết là đoạn sau là hai người xử lý như thế nào ấy nhỉ?
Đúng rồi. Chưa đâu nha, còn khúc nữa là ba mình á trả cái xe Honda, xe máy á cho ba mình luôn. Tức là ba mình ch cho mình chiếc xe mình để mình đi làm. Mà rồi quyết định là mình đi xe đạp. Mình có chiếc xe đạp, mình sẽ đạp đi làm luôn, chứ mình không đi xe Honda nữa.
À. Ờ, vậy luôn? Lúc đấy là kiểu là rõ ràng, rành mạch về cái tài sản luôn, v vậy luôn ấy hả bạn? Nhưng mà có cái lý do nào để khiến cho bạn là trả lại cái xe đấy không? Hay là, kiểu là, một phút nóng giận rồi bạn muốn trả lại thôi?
Ừm. Đó, có ba mình, kiểu là, la mẹ rồi cứ đề cập về tiền bạc này kia rất là nhiều.
Ừm, có nghĩa là cái nguyên nhân chính dẫn đến cái bất đồng cũng như là cái sự rạn nứt đấy là bạn thấy là từ từ từ tiền bạc đấy, đúng không? Hay là ngoài ra còn có cái lý do nào khác nữa không?
Ờ. Ờ, theo mình hiểu thời đó ba mình cũng gặp, ờ, vấn đề về tài chính đó bạn. Kiểu cũng khó khăn, rồi cũng hơi thiếu thốn vất vả, lên đường mưu sinh cũng mệt. Rồi, ờ, và bé phần nào đó là th thấy mình, kiểu là, biết yêu rồi hổng biết như thế nào nữa, mình không hiểu tại sao cụ thể, cũng hông hỏi rõ cái chi tiết.
Ừm, ừm. Ờ.
Nhưng mà mình mình
À! Kiểu là hồi đấy là ba bạn là cũng đang gặp rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống rồi, cũng là áp lực của một người đàn ông gánh vác gia đình đấy, đúng không? Xong đó là thấy là, kiểu, tài chính thì cũng không có nhiều mà con cái thì lại đang yêu đương lêu lổng ấy nhỉ? Có phải là như vậy không?
Đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Ờ, ờ, có vẻ cảm giác cũng gần giống như vậy. <laughs>
Ừm, OK. Nói chung là cũng có thể hiểu được cho ba của bạn trong cái trường hợp đấy mà, đúng không? Thế nhưng mà hồi đấy là bạn cũng chưa có hiểu hả? Rồi khi nào bạn mới hiểu ra?
Ừm, mình nhớ chắc khoảng gần một thời gian sau, chắc khoảng nửa năm gì đó. Dần dần á, thì mình để mình kể tiếp nè, là sau 2 tháng á, <sniffs> thì mình, ờ thì ba mình mới kêu: "Thôi con, ơ, lấy xe đi làm lại đi." Thì mình hiểu lúc đó ba mình đã xuống nước rồi.
Ừm, cũng khá là lâu ha. Ừ, ừ, ừ. Ừm, có một cái lời đề nghị cũng khá là chân thành, đúng không bạn? Thế sau khi mà, kiểu, nghe ba bạn nói như vậy, thì bạn có đồng ý không? Hay là sao?
<laughs> Đó, thực ra lúc đó mình cũng hết giận rồi. Mình cũng hông có, kiểu là, muốn hơn thua gì nữa, tại vì cha con với nhau mà.
Ừm, cũng hợp lý mà, đúng không? Thế rồi xong đó là hai cha con là đã làm hòa chưa bạn?
<laughs> Cái mình vẫn nhiều gọi là nghĩ nghĩ nha, và không có hòa liền, và sẽ cần một thời gian, giống như từ từ vậy đó. Mỗi ngày chút, mỗi ngày chút, mỗi ngày chút. Thì sau thời gian thì, ờ, cái căng thẳng nó hết đi, rạn nứt nó cũng hết đi.
Ừm. <chuckles> Ờ, nhưng mà nhớ, cho mình hỏi một chút xíu, là trong cái khoảng thời gian mà, kiểu, bạn bảo là căng thẳng nó cũng giảm đi đấy ấy, thì là hai người có làm gì khác đi không? Hay là cứ hai người tự ngầm định hiểu là là mối quan hệ này đã được hàn gắn rồi ấy?
Ờ. Nhớ là hai cha con mình nó lạ lắm, kiểu là không ít nói chuyện với nhau, cho nên á cũng hông có nhiều nhiều cái dịp.
À, có nghĩa là hai người cứ tự ngầm định, là tự hiểu nhau như vậy luôn ấy hả?
Đúng rồi, hông có cái dịp nào để mà thổ lộ hay nói chuyện tâm sự đâu. Là mình chỉ tâm sự với mẹ mình nhiều hơn thôi, còn riêng ba mình ít lắm, hình như là hông có luôn.
Ừm. Ờ, thế cũng khó ha. Thế nhưng mà nếu giả sử được quay trở lại cái khoảng thời gian đấy ấy thì bạn nghĩ là bạn có nên nói một cái lời xin lỗi hay là nói chuyện thẳng thắn như là hai người đàn ông với nhau không?
Ờ, mình nghĩ là rất là khó, tại bạn biết sao hông? Ba mình là cái kiểu mà hơi hơi gia trưởng, không có, ơ, thích cái kiểu mà có muốn nói chuyện là con cái nói chuyện ngang hàng đâu. Cho nên ví dụ nha mình có thể, kiểu là, mình xin lỗi th được, nhưng mà để rồi nói chuyện ngang hàng vai vế giống như hai người bạn với nhau á không thể được, không bao giờ được. <chuckles>
À. Ừm. À, rồi, rồi. Ừm. À, có nghĩa là là ba bạn là sẽ theo cái kiểu là ba bảo là con phải nghe, đúng không? Chứ con không được có kiểu là nêu ra quá nhiều ý kiến ấy hả?
Chính xác.
Ô kê, mình hiểu rồi. Thế thì không biết là sau cái lần đấy là sau một cái khoảng thời gian như thế rồi ấy, cũng có thể là hai người đã hàn gắn lại rồi, đúng không? Thì bạn cảm giác là mối quan hệ đã trở về bình thường như trước khi mà xảy ra rạn nứt chưa?
Ừm, nghĩ thì nó là vẫn vẫn vậy thôi, nó không thay đổi gì mấy đâu bạn, tại vì, ờ, ở đây á là là m do mình, mình bức xúc ba mình, và ba mình phần nào cũng biết là ba đã có phần nào đó không đúng. Và rõ ràng câu chuyện gì? Hai cha con với nhau chỉ có hai cha con thôi đâu còn ai khác đâu, đúng hông? Cho nên có giận hờn hay như thế nào nữa thì gia đình mãi mãi là gia đình. <sniffs>
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờ. Ừm. Chung là, kiểu là, gia đình là sẽ luôn luôn gắn kết với nhau, đúng không? Mặc dù là sẽ có những cái lúc mà tranh cãi bất đồng xảy ra ấy, nhưng mà chỉ cần là có cái sự thấu hiểu nhau là chắc chắn là có thể là là rạn nào là rà là rồi là cũng lành thôi mà, đúng không bạn? <chuckles>
Đúng rồi á bạn. <chuckles> Đúng rồi, thật ra mình thấy vậy.
Rồi, nhưng mà cái khoảng thời gian đầu tiên ấy bạn, khi mà cái khoảng thời gian đầu tiên mà mới khi, ưm, hai người chuẩn bị là, kiểu, làm hòa với nhau ấy, thì bạn thấy cái điều khó nói nhất cái lúc đấy là gì?
À, sao bạn? Ờ, thật ra hai chữ xin lỗi nó hông dễ nói đâu bạn. Cho nên á là mình thật ra mình đúng rồi, mình cũng không có xin lỗi được. Nhưng mà thật ra mình vẫn thể hiện bằng những hành động nha, chứ ph hông phải mình im ru mình hông làm gì hết đâu. Đầu tiên á, ba mình rất thích uống trà, cho nên là mình sẽ mua trà cho ba mình uống nè đó. <laughs>
Chuẩn luôn, mặc dù rất là ngắn bạn nhỉ? Ừm. À, thế hả? À, có nghĩa là bạn thể hiện sự quan tâm bằng cái hành động luôn chứ không phải là thông qua lời nói nữa hả? Thế bạn thấy cách đấy có hiệu quả không?
Đúng rồi. Có chứ, ừm, mình thấy con đường ngắn nhất mà để đi qua cái nỗi lòng của ai đó là con đường đi qua cái bao tử. Chắc chắn là vậy!
Ừm, hay nhỉ? Đúng luôn ha! Kiểu là, lúc đấy là cứ ăn gì, uống gì là tự nhiên hai người là cũng dễ nói chuyện với nhau hơn ấy chứ nhỉ? <chuckles>
<laughs> Đúng rồi, thí dụ nha, ăn thích ăn cái này, thích ăn cái kia á, thì thôi mình cứ mua đi, kiểu là, có thể người ta chưa ăn, nhưng mà người ta thấy hành động của mình, người ta cũng sẽ biết là, ờ, mình đang có cái thiện chí á muốn cầu thị cầu hoà mà, đúng rồi.
Ừm. À, có một cái sự quan tâm hơn rồì mà, đúng không bạn? Công nhận luôn ấy. Thế thì không biết là sau cái lần mà rạn nứt đấy ấy, thì bạn đã nhận ra được là bản thân bạn có cái sự thay đổi tích cực nào không? Với lại bạn có rút ra được cái bài học gì cho mỗi cái lần mà, kiểu, xảy ra những cái bất đồng như thế không?
Có nha, mình thấy, ờ, người nhà với nhau á, nhất là cha con hay là mẹ con á thì đôi khi không nên hơn thua với nhau quá. Thiệt luôn, <laughs> thiệt luôn á, kiểu là, bây giờ, kiểu như, một kiếp người đi thì chỉ có một người đó duy nhất thôi, chắc chắn không còn ai khác nữa.
Ừm, ừm. Chắc chắn luôn, đúng không? <chuckles>
Thì thật ra bây giờ ờ.
À, có nghĩa là bạn, kiểu là, coi trọng cái tình mẫu tử, tình tình phụ tử đấy, đúng không? Cho nên là, kiểu là, không có nên hơn thua cái đoạn đấy, ừm, đúng không?
Đúng rồi, như thời sống bây giờ nè, bây giờ mình nhìn lại á thì, ờ, ừm, nhìn nhìn lại cái quá trình từ hồi trẻ, từ nhỏ mình lớn lên, mình học sao, cũng ba mẹ mình là người dạy mình nên người, dạy mình những cái điều hay lẽ phải. Mà bây giờ mình lại lấy những cái mình hiểu, mình biết ở ngoài xã hội về mình cự, mĩnh cãi, mình tranh luận với ba mẹ mình để làm gì?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng không? Kiểu là mình hơn thua với ba mẹ để làm gì, đúng không? Thế là bạn đã nhận ra được cái điều đấy rồi ấy hả? Trời, không biết là mất khoảng thời gian bao lâu là bạn mới nhận ra được cái điều đấy á?
Đúng rồi. <chuckles> Chắc khoảng, ờ, 1-2 năm gì đó, sau cái thời gian đó mình mình đi làm nhiều hơn đó. <laughs> Mình đi làm rồi mình, ờ, có vẻ trưởng thành hơn, mình cầm những đồng tiền thì mình biết làm ra đồng tiền nó vất vả như thế nào và áp lực bao nhiêu, thì mình thông cảm cho ba mình hơn.
Ừm, cũng khá là lâu ha. Nhưng mà cũng may là bạn đã nhận ra được rồi. Ừm. Ừm. Trời! Cũng may, đúng không? Là bạn đã, kiểu là, đã từng trải qua những cái chuyện như thế rồi, và bạn cũng đã quay trở lại quá khứ là bạn thấy được là cái khoảng thời gian ngày xưa là ba bạn cũng đã rất là vất vả, cũng rất là áp lực rồi đó, đúng không? Thì bạn có thấy được là từ cái sự cảm thông đấy của bạn ấy, mà khiến cho mối quan hệ, ừm, đã từng rạn nứt nó, ưm, trở nên hàn gắn hơn không?
Ờ, có nha, thật ra mình nghĩ cuộc sống này nha bạn, nó sẽ có không thể nào mà tránh khỏi những cái khoảnh khắc mà mình hơi bốc đồng nè, hơi suy nghĩ lệch lạc, hay thậm chí là hơi hỗn hay là hơi có những cái cư xử không đúng mực. Nhưng mà làm sao, làm sao, kiểu là, có thể quay lại, có thể quay đầu được, thì nó vẫn vẫn vẫn ổn hơn những trường hợp mà không không có suy nghĩ lại đúng rồi, ừ. <chuckles>
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Vẫn tốt hơn rất là nhiều mà, đúng không? Ừm, thế thì không biết là, kiểu là, ờ, sau cái bài học đấy là bạn có nhận ra được cái sự kiên nhẫn cũng như là cảm thông của bạn nhiều hơn không?
Ờ, có nha. Thì, à, mình sẽ nhẹ nhàng hơn, mình ít tranh luận hơn. Đầu tiên á, là mình ít phản ứng lại khi gặp cái gì đó từ ba mẹ mình, tức là những tiếng la rầy, ít ít phản ứng lại rất nhiều.
Hay quá luôn! Ừm. Còn về sau đấy là bạn đã bớt phản ứng, kiểu, mạnh mẽ hơn rồi, đúng không?
Đúng rồi. <chuckles>
Trời, may quá luôn ha! Hôm nay mình rất là cảm ơn bạn vì đã chia sẻ những cái câu chuyện mà kiểu là cách giải quyết mâu thuẫn ở trong gia đình như thế nào, rất là hay luôn ấy. Cảm ơn bạn nhiều nhá!
Ra vậy. Cảm ơn bạn rất nhiều nha, tạm biệt nha!
OK, chào bạn.